そうですね、ま、結構、僕の場合は早かったと思いますね。
へえ。 えっと、その部署っていうのはなんですかね、こう、あの、今までと全く違うような感じなんですか？
そうですね、あの、もともと、あの、うん、あい愛知の支社だったんですけど、そこから、あの、滋賀の支社に、ま、異動ってなりまして。
はい。 うーん。 はい。
はい。ぱ、ちょっと、うん、人員が足りないからま、行ってくれみたいな、感じだったんですよね。
おお。